اهم. لا لأ، مش أنا خالص. يعني باحس الموبايل ما هو بيخلّيك برضه على فكرة، وأنت بتشتغل ممكن تفتح أي حاجة على الموبايل وأنت شغّال تس تفيدك في شُغلك. مثلًا وأنا بارتِّب البيت، ما أنا ساعات باحب أتفرّج على المسلسل بتاعي. يعني ه هاشتغل فاضية؟ ما أنا لازم أعمل حاجة، <chuckles> فباشغّل المسلسل.
أأ ح حلو أوي. <laughs> دي حاجة حل دي حاجة حلوة خلاص، أنتِ بتعمليها. معنى كده إنِّك بتستخدمي الموبايل في الأساس
آه، هو مش لازم على طول يبقى في سوشيال ميديا. إمم.
صحيح صحيح، معنى كده إنِّك أساسًا ممكن تستخدمي الموبايل أساسًا ويفيدِك، مش إن أنتِ قاعدة بتضيّعي وقت عليه، ده اللي كان قصدي. لإن في مُعظم الناس من كُتر ما بتدمن الموبايل، يعني يفتح الreels من دول يلاقي الreels ج يعني بعد ساعتين، 3 يفتكر إن هو ما قامش من على الreels مثلًا، ف فـي ال في أي منصة من المنصات أو في أي حساب. فعشان كده أنتِ أساسًا بتستخدمي الموبايل علشان يفيدِك في حياتِك، وممكن أساسًا تشوفي الحاجة اللي أنتِ بتحبيها، تتفرجي عليه، أو مثلًا تس تسمَعي Podcast، تسمَعي حلقة معيّنة من برنامج معيّن، آآ بحيث إن ن الموضو الموبايل يقلب باستفادة، آآ، يعني أكتر من إن هو يعني تضيّع وقت عليه.
والله على حسب مين ماسك الشيفت جوّايا. يعني أنا جوّايا اتنين كده، شخص بيبقى يائس من كل حاجة آه، وزهقان ومش عارف يعمل إيه، فطبعًا الreels دي بتحسها إدمان. أ فعلًا ممكن أقعد آه، ساعتين 3 ماسكة reels. أخلّص reels التيك توك أدخُل على الفيسبوك، أخلّص أدخُل على الإنستجرام. الreels بقت في كل حتّة. بتحسها إدمان عشان هي حاجات سريعة، أنت على طول بتشوف اللي بَعده، بتشوف اللي بَعده ما بتدّورش على حاجة، أنت بتلاقي الحاجة اللي أنت حبّيتها جَت قدّامك.
<laughs> آه، يعني أ آ هو ال في في في تاني عندِك حق، وفي رأي أساسًا بيقول آآ، إن الreels يعني يُعتبر ب دلوقتي بقت زي الdelivery في الأكل، بتاع الأكل أو الtakeaway بتاع الأكل. أنت مش عايز تشوف الحاجات دي، مش عايز تشوف حاجة كبيرة، إلا وإنّك آه، ب بالضبط، أنت م مش عايز تشوف حاجة طويلة، فأنت بتاخد الحاجة takeaway بدل ما تقعد في البيت وتجيب خامات وطلبات وتعمل الأكل. لأ، أنت أخدتها takeaway، فالموضوع يعني بيقلب للحتة دي. لكن أنتِ برضه، هل في الreels ساعات بيبقى في حاجات مفيدة، والّا الreels بالنسبة لِك برضه بيبقى تضييع وقت بس؟
آه، تقصد إدمان يعني. إمم.

لأ عيب عليك ما أنا حلّيته، عيب عليك مش باقول لك بقى أنا دخلت في قصص اللي هو تأخُّر كلام وتشتُّت انتباه ومش عارف إيه. فطبعًا أول ما رُحت لأخصّائي قال لي: "أول حاجة نعملها لازم نسحب شاشات." فوقتها فعلًا عملت كده، اللي هو ما اتردّدتش أصلًا، و وسحبت كل ده من قُدّامه لدرجة إن هو دلوقتي خ أصلًا ناسي. بس هي مش عايزة أقول لك الخالات برضه هو أول ما يشوف أختي ياخُد موبايلها شوية، بس يعني ب فاهم؟ ف في حدود في الموضوع، ما بقاش الموضوع مفتوح بحري كده. يعني حتى لمّا يكبر شوية، مش ناوية أجيب له أي تليفونات اللي هي الsmart بتاعتنا دي قبل مثلًا ما يبقى تالتة إعدادي، أولى ثانوي. لكن التليفون اللي هو يقول ألو عشان يطمّني عليه بتاع
إمم. آه. هتقدري تعم هتقدري تعملي كده؟ هتقدري تعملي كده؟ لإن الموضوع هيكون شايف كل الأطفال اللي في سِنُّه في إبتدائي أو في بداية إعدادي، هيكون شاف كل الأطفال اللي في سِنُّه معاهم موبايل ومعاهم smart phone، معاهم تحرُّكات، معاهم تكنولوجيا.
مين ده؟ ده عيد ميلاده ال5 جاي، عايز هدية إيه في عيد ميلادك ال5؟ عايز تليفون. <laughs> عيد ميلادك ال5 مش ال15. يعني مش عارفة ال15 هنعمل إيه؟ <laughs> ما أنا عارفة بس يعني أ هنعمل إيه طيب، هنعمل إيه؟ ما هو أولادنا هي هيطلّعوا عينينا في كل حاجة حرفيًا في كل حاجة. أصل دلوقتي في مواد حافظة، دلوقتي أنا عايزة أقول لك هو بيروح الحضانة يلاقي أصحابه بياكلوا شيبسي في الحضانة. فعايز ياكل شيبسي مع إن أنا مانعة الحاجات الضارة كُلّها. فباحاول أدّي له شيبسي بس يوم الخميس، فده اللي أنا ناوية أعمله، اللي هو ما فيش طبعًا الممنوع مرغوب، فأنا مش هاقفلها ضبّة ومفتاح. بس زي ما قُلت لك هو عنده التاب بتاعه، أنا عندي تليفون قديم ممكن أطَلّعه له في الweekend زي ما ماما كانت بتعمل. آآ من 20:00 ل21:00 زي ما ماما كانت بتعمل، هو وقت معيّن. لكن إن هو يبقى بحري كده لأ، ما أظُنّش إن أنا هاعمل كده يعني.
<laughs> أنا ده اللي باقول لِك عليه، أنتِ داخلة على مواجهة. <laughs> أنتِ <laughs> آه، فبالضبط. أهو أ صح جدًا. بس زي ما أنتِ قُلتِ كده إحنا في الغالب زي ما إحنا طلّعنا عين أهالينا شوية، هو ده دورنا <chuckles> ده دورهم إن هم يطلّعوا عينينا. <laughs> يعني إحنا لازم لا <chuckles>
ن أكيد وهي هي سَلَف ودين، أنا عارفة إن هو هيترَد لي. <laughs> أنا عارفة، وعارفة إن التربية مش سهلة، بس مصلحة الولد أول حاجة.
لا، لا بس إحنا

إمم، ما هو من كُتر ما اتعوّد من كُتر ما بقى مدمن، من كُتر ما هو ما أنا عارف ما أنا بارُدّ عليكِ، واقول لِك لإن ح ح أوقات كتيرة جدًا أنا باشوف كده قدّام عينيا، الناس ماسكة الموبايل فعِزّ شغلها فعِزّ ما هو م قدّامه معاه عميل مثلًا معاه حاجة بيعملها برغم إن الشغل ده أ بيكون أهَم كتير جدًا من الموبايل، بيكون بيتفرّج على ماتش بقى بيشوف ملخَّص حاجة، بيشوف ف وبيكون فاتح ريلز آآ، بالرغم إن هو ممكن يكون قاعد في اجتماع برضه وبيعمل كده، فالناس دي مرتبطة جدًا بالموبايل ارتباط مش طبيعي، ما بتعرفش تتحكم، فإن أنتِ تتحكمي وحاطّة قواعد للموضوع ده إنجاز كبير جدًا.
يعني أنا ب بافكّر معاك. <laughs> اهم. بُصّ، أنا مقتنعة إن هو فعلًا إدمان، يعني هو كده، كده إدمان، بس إحنا لازم نكون يعني ما ما ف ما بنسيبش حاجة مثلًا زي معلش هي حديدة في الأول وفي الآخر، هي اللي تتحكم فينا وف وفي مصلحتنا العامة يعني، أنا أهَم حاجة عندي مصلحتي، ومصلحة ابني وشغلي، فأي حاجة بقى هتيجي فوق الكلام ده، لأ، نركنها على جنب دلوقتي، معلش هي مش هتطير، يعني كان بابا وماما دايمًا يقولوا لي كده التليفون مش هيطير، ذاكري وابقي امسكِ التليفون بالليل، والله العظيم وأنا ل حسيت بقى إن أنا لمّا كبرت وبقى عندي حرية الإختيار أنا فهمت الم الفكرة فاهم؟ يعني أمّا تبقى أنت مُخيّر براحتك تختار الحاجة المناسبة ليك، آه بالضبط يعني، قبل كده كانت ممكن إلزام.
حلو، آآ، التجربة بتوصَّلنا. أيوه، لإن الواحد بيكبر وبيوص صح، فج صح كده معني كده إن أنتِ
آه أنت بقى وصلت لوحدك أن
أيوه ده ده تأكيد لكلامِك إن أنتِ لمّا ب كبرتي وبقى عندِك إختيار، أنتِ اخترتِ لوحدِك الصح، إنّما لمّا كانش عندِك الإختيار كنتِ بتعملي كده حتى علشان أنتِ حاسّة إن أنتِ ممكن ت آآ، لأ هو م هو هو عِنْد مراهقين جنب برضه حاجة تانية، أنتِ حاسّة إن الموضوع م إن أنتِ ممكن يتاخد منِّك في أي وقت، فالحق اقعُد بيه، فالحق اقعُد معاه فالحق إن أنا أ أ يعني أ أشوف الحاجات اللي أنا عايزة أشوفها، عشان كده، كده هيتاخد، فأنا مش ل فهو ده اللي كان ممكن يخلّيكِ عايشة في فراغ مرحلة الإدمان، لإنِّك خايفة إنه يتاخد منِّك في أي وقت.
العِنْد، <laughs> عِند المراهقين. اهم.

فهمتِك وأنا عايز اقول لِك دي حتة كويسة جدًا، خصوصًا إن أنتِ حتى لو جالِك ضيف أكيد مش هتمسكي التليفون، بس الفكرة كلّها إن أنتِ أكيد مثلًا قبلها ب علشان تستقبلي الضيوف دول، عشان تعرفي تقعُدي معاهم أكيد طبعًا هتسيبي التليفون، عشان تبدأي ترتِّبي المكان ترتِّبي مكان الضيافة، ترتِّبي الحاجات اللي هتتقدِّم لهم، آآ، فده يعني كان مَغزى السؤال نفسه، علشان يعتبر إحنا نوقَّف التليفون علشان كده، كده في حاجة مهمة، ودي حاجة حلوة أنتِ بتعمليها، إن أنتِ بمجرّد ما يبدأ فيه يبقى في أكشن أو أو حاجة هتحصل، لأ بنوقَّف كل حاجة، بنوقَّف الموبايل، وبنشوف الأكشن ده بكُلّ أحداثه بكُلّ تفاصيله علشان نقوم بيه بأحسن و بأحسن دور وبعد كده بنرجع بقى نشوف الموبايل هنعمل فيه إيه لو احتجناه.
بالضبط. اهم. بالضبط، عشان الموبايل هو مهما كان مفيد، هو اسمه مُشتِّت هو كده، كده هيشتِّتك أيًا كان اللي أنت بتعملُه، حتى لو أنت على فكرة ما بتعملش حاجة مفيدة، مجرّد إن أنت تبُصّ في الموبايل أنت كده في نسبة من تركيزك راحت في حاجة تانية، فأنا لو لأ عايزة حاعمل حاجة أو أنجز في حاجة وقتها لازم الموبايل يتركن طبعًا. زي مثلًا أنا لمّا كنت أيام الكليّة بتاعتي أيام ما كنت أيام الدراسة، كنت أذاكر في حتة وتليفوني ده لازم يبقى في حتة تانية خالص بعيد عنّي، يعني كنت باذاكر على اللابتوب فمش محتاجة الموبايل باشوف الساعة، كل ساعة آخد بريك 5 دقايق أروح أبُصّ على الموبايل وارجع تاني، عشان لو في حاجة على جروب الدفعة، بتاع، أبقى برضه من منتبهة يعني.
<laughs> يعني آه، يعني أنتِ بت بالضبط، يعني أنتِ كنتِ أساسًا بيعتبر بتعملي كده، أنتِ عارفة إن المُشتّت ده وهو موجود أنتِ مش هتذاكري، فإركن كده شوية على جنب، خلّيني بقى أشوف ال بالضبط، هي هي يعني هي هيسحلِك زي ما إحنا بنقول كده هياخد من وقتِك كتير، وأنتِ أساسًا ال الكليّة بتاعتِك أكيد كانت محتاجة مذاكرة، محتاجة انتباه، فإنِّك تكوني أساسًا واخدة قواعد في الموضوع ده، دي حاجة حلوة جدًا، إن يعني لإن في ناس كتير جدًا ما بتعرفش تعمل الموضوع ده، في ناس كتير جدًا بمجرّد ما يمسكوا التليفون حتى لو معاهم حاجة، مش
مش هاسيبه. بالضبط. اهم، ما كنتش باعرف آه، ما أنا ما كنتش باعرف أعمل الكلام ده أيام الثانوية العامة على فكرة، يعني أنا كان معايا موبايل من وأنا في ثانوية عامة أو تانية ثانوي، وإحنا عندنا هناك أنا كنت بادرس برّه، فاحنا عندنا هناك أ الثانوية العامة 3 سنين مش سنة واحدة فأنت متخيّل يعني إيه 3 سنين أنت بتذاكر ثانوية عامة بس، ما فيش موبايل ما فيش مش عارف إيه، ما فيش إيه، فكان لمّا ماما وبابا يقولوا لي سيبي الموبايل وذاكري، كنت باتضايق أوي، اللي هو هامسك الموبايل من ورا الكتاب وأعمل ان أنا باذاكر وأنا أصلًا مخبيّة الموبايل عارف حركات المراهقين دي، <chuckles> أنا كنت فيها، ما كنتش فاهمة إن هو مُشتِّت، آه، ما كنتش مُدركة ده غير لمّا كبرت واخترت، اهم.
امم. آه، الحركات دي <laughs> لأ، هو آه، أيوه، أيوه آآ، بس ممكن يكون ده حقيقي فعلًا أنتِ عندِك حق، والموضوع مُشتِّت جدًا، وع وإن أنتِ كبرتِ وفهمتِ المواضيع ده الموضوع ده معنى كده إنِّك خلاص تخطّي يعني عرفتِ تتحكمي فيه، عايز اقول لِك لحد النهارده، في ناس ممكن ما تفهمش الموضوع ده، ده في ناس ممكن تحارب عشان تمسك التليفون برغم إن هم ناس كب ناس كبار، ومعاهم مسؤوليات ومعاهم م مثلًا في ناس بتمسِك اشب بن بتمسك في الشغل الموبايل، ومش بي ب مش ب يعني مش بيدّي اهتمام لشغلهم أو للمكتب اللي هو قاعد عليه أو أي حاجة من كُتر ما هو مش قادر يتحكم فيه.
ليه؟ أصل إيه اللي موجود على الموبايل أهَمّ من الشغل اللي في إيدك مثلًا؟

والله أكيد في reels حاجات مفيدة آه، وفي حاجات مثلًا اللي هو بتضحك مثلًا آآ، أغنية معينة علقت في دماغي أول كوبليه منها مثلًا فتلاقيها يعني أنا مجرد إن أنا أسمع الكوبليه ده على التيك توك مرة بتلاقيه بَقى خلاص كل التيك توك بَقى الكوبليه ده، كلهم بيرقصوا عليه ف حاجات وحاجات، يعني مش هاقول لك إن أنا بَقى باقعد أحضّر دراسات عليا في التيك توك، بس يعني باضيع شوية وقت يعني حتى لو هاستفيد ح ح يعني حتى لو هاستفيد من الreels فبيبقى إستفادة 10% مثلًا مقابل 90% هلس.
آه، طيب فبتفضلي بتفضل أيوه.
مش إستفادة إستفادة يعني.
إمم، فهمتِك ودي حاجة كويسة، طيب بتوفقي إزاي بَقى برضه ما بين التليفون مثلًا آآ، أو مسك استخدامِك للتليفون عمومًا جنب مثلًا آآ، باقي البيت؟ يعني مثلًا أنتِ أكيد برضه بيبقى معاكِ التزامات بيبقى معاكِ آآ أول جوزِك أولادِك حاجات في البيت ضيف جاي لِك بتوفقي إزاي ما بين إنِك تمسكي التليفون وما بين إنك توفقي ما بين الحاجات الباقية أو باقي أمور البيت؟ هل في قواعد مثلًا ثابتة أنتِ ماشية عليها؟
بص هو أنا آه، يعني هاقول لك مثلًا أنا عندي حاجات مقدسة كده ما ينفعش التليفون يدخل في الأوقات دي، زي مثلًا النوم أنا لما بانام موبايلي don't disturb ده مؤخرًا بعد ما ولِدت وبعد ما خَلِّفت وبقيت يعني عندي أسرة وبيت فممكن حاجات طارئة تحصل، ابني يبقى في الحضانة مثلًا فيحتاجوني ضروري فيتصلوا عليَّ لازم موبايلي يبقى وقتها don't disturb يعني مافيش message هتوصل بس لو في مكالمة هتيجي لي. آمم، لكن قبل كده أنا أيام ما كنت لسه آه ما فيش التزامات أو كده أنا كنت موبايلي على طول silent على طول يعني حتى دلوقتي don't disturb حتى وأنا صاحية، أنا مش عايزة أي رسايل مش عايزة أي حاجة أنا لما أبص في التليفون بالصدفة وقت ما أكون فاضية أبص على الرسالة مين باعِت لي إيه ما فيش غير الإيميل مثلًا عشان لو جاي شغل أو حاجة وخلاص، غير كده أنا تليفوني 24 ساعة صامت في ما عدا المكالمات، المكالمات ال الضرورية اللي هُم في الfavourite مش أي حد يتصل. <chuckles>
آه دي دي طريقة حلوة جدًا. إمم. يعني ده mood أساسًا، عايز أقول لِك عايز أقول لِك ده mood حلو جدًا إن أنتِ أساسًا تختاري الموبايل يقول لِك إيه عايز أقول لِك دي حاجة حلوة جدًا مش كل الناس تِقدَر تعمل كده، مش كل الناس تقدر توقف الإشعارات مش كل الناس تقدر تو توقف التنبيهات، فإن أنتِ تعملي كده وتعملي وتعملي select لحاجات معينة هي اللي تحصل لِك، ده عايز أقول لِك تحكم ح ح قوي جدًا.
آه.